Alors, on n'a pas de délégué du personnel, mais on a voulu, heu, en parler avec, heu, la RH et heu, on nous a pas donné de fin de non recevoir, mais en fait, on n'a toujours pas réussi à à avoir une réunion, heu, avec les personnes compétentes. On a l'impression qu'elles esquivent un peu, heu, la réunion, qu'elles doivent se douter de quelque chose, mais qu'elles veulent pas s'y confronter.
Ou le RH? Ouais. C'était Ah oui, donc heu, il doit faire un petit peu régner la terreur, quoi, en gros, et plus personne n'ose parler, quoi. Même les gens.
C'est exactement ça.